Как выбирать одежду, чтобы она поднимала самооценку?
Ой, ну, мне кажется, для этого нужно выбирать именно то, что подходит тебе, а не то, что модно, то, что ну, не знаю, каким-то тренды новые или какое-то, может быть, ожидание даже изменять тебя. То есть оно должно действительно подходить не только твоему телу, но и твоему характеру тоже.
Ага. Мгм. Вот, как раз вот хотела вот это уточнить. Прежде чем мы идём что-то выбираем, да, одежду, прежде чем выбрать её и, так сказать, выделить себя для этого нужно, чтобы у человека, а, был какой-то, эм, образ самого себя. Вот в каком образе ты да, саму себя видишь, видела, э соответствующе уже этому ты подбираешь какую-то одежду, гардероб свой. Вот как с тобой это?
Мгм. Да, точно. Вот я полностью согласна, и я как-то, с ну, как будто сама с собой пыталась вот эту тематику понять, но недавно наткнулась на очень интересную теорию, которая как раз таки касается этого.
А ну-ка поделись.
Вот, есть классическая более теория. Это другая, не та, о которой я хочу поговорить. И эта теория, э, то, что разделяют именно женщин на натурал, гамин, романтик, и чт ещё там что-то было.
Мгм. Так.
То есть, это более такие разделения именно по внешности. То есть, по сути, блондинка, брюнетка, цвет кожи, эм, какая там фигура, то есть чисто по внешности.
Мгм. Так.
Но вот эта теория мгм...
А вот Ну, вот ты какой, ты себя вот видишь? Вот человек есть, а, допустим, спортивный. Он уже знает, точно идёт, ему нравится такой стиль, а, спортивный. Есть люди, которым вот нравится вот такой вот вечерние наряды, каблуки, он такой более такой вот, но, а, как, а, как фея. Вот, э, какой образ, а, у тебя свой? Вот ты же не идешь в магазин, не берешь там какую-то одежду вот свободного стиля: "Всё, мне вот это нравится". Ты сама себя уже видишь вот в каком-то стиле.
Мгм. <laughs> Да, но вот в том-то и дело, что по этой теории у меня получалось, что моё мировоззрение какое-то неправильное, потому что, с одной стороны, <tsk> я знала, что мне подходит такая инфантильная одежда, то есть платьишки, розовенькая, пастельная. И мне как бы всегда тоже окружающие говорили: "Вот, тебе это идёт, тебе это классно". Но п
Вот ты Мгм. Ага. Ну. Ну, и ты себя, наверно, чувствовала уверенно в такой одежде, да?
Да, но с другой стороны, я увидела, что мне подходят и строгие больно более образы. То есть какой-то пиджак, какие-то более, эм, бокее более строгие брюки, каблу каблуки. Но это всё должно б всегда быть в какой-то такой, ну, слегка игривое. То есть, например, пиджак, каблуки, но и небольшое декольте, например. <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Ага, ну, то есть не такая себе учительница-учительница, да, строгая? Мгм.
Да, да. Ну, или такая классная учительница, о которой все мечтают, <chuckles> дети.
Ага, понятно. Ну, то есть ты себя вот в таком а, в такой одежде такого рода ты себя, а, более уверенно чувствуешь, правильно?
Да, да, и как бы тоже окружающие мне говорили, что да, тебе это вообще очень идёт, на тебе это классно. Но вот эти 2
Мгм, а ты сильно, а, т я извиняюсь, перебила тебя, а ты сильно, а, прислушиваешься к мнению со стороны или всё-таки ты более прислушиваешься к себе? И если кто-то там скажет: "Ой, некрасивое", а ты с считаешь: "Нет, я очень хорошо выгляжу"?
Мгм. М-м. Ну, во-первых, я не слушаю прям всех. То есть я слушаю прям, ну, мужа своего и, э, маму, по сути, вот и всё. Потому что, ну, допустим, мой папа, он всегда на позитиве, да, всё красиво, вообще классно. <chuckles> Ему без разницы. <laughs>
Мгм. <laughs> Мгм. Ну, папа есть папа, конечно.
Да. Да, то есть он, главное, там, э, "закрой декольте", и всё нормально. Всё остальное классно. <laughs> Да.
Мгм. Слушай, ну, а вот как ты считаешь, можно научиться одеваться вот так, чтобы чувствовать себя, а, чтобы у тебя не было ощущения, что вот это не моё, как-то фальшиво, но мне вот приходится играть роль, когда я одеваю это?
Да, и вот к этому я как раз-таки веду, что есть вот эта новая теория, о которой я узнала, и как я пришла к ней. Это то, что я понимала, что под старую теорию я как бы не подхожу, потому что по той теории я вроде романтик, я должна только одеваться в платьишки-цветочки. Но у меня же глаза есть. Я вижу, что это не единственное, что мне идёт. То есть как-то что-то тут не работает.
Мгм. Так. Так. Мгм.
И мне очень нравится эта новая теория, то, что там Как бы всех девушек разбивают на что-то вроде персонажей.
Так. Каких сказочных?
И Не не, <laughs> просто какие-то такие образы. И как раз таки на эти образы разбивают не только по фигуре, цвету волос, по лицу, по пропорциям лица, но и по характеру. То есть, эти типажи, они распознаются в динамике, а не в статике.
<laughs> Ага. Вот. Мгм. Так, а па расскажи поподробнее, что это такое, а как распознать, что, э, динамика, статика, вот, расскажи подробнее.
Мгм. То есть, ну, например, есть девушки, то есть, как бы многие таких знают девушек, например, они стоят блондинки, нежные, красивые, воздушные, прям ути-пути, но как откроют рот, оттуда понесётся гопник.
Мгм. Ага. <laughs>
То есть, есть, например, такие, а есть наоборот.
То есть, стоит то есть, стоит такая одетая вся, как будто в театр пришла, а, на какой-то симфонический концерт. Мгм. Так.
Да. Да, а с а в душе, прям, какой-то такой пропитый мужик с завода. <laughs>
Так. И второй типаж?
А с другой с а с другой стороны, допустим, может быть, стоит какая-то девушка, которая выглядит опасно, какие-то такие у неё шпильки, и острая какая-то одежда, и такой макияж опасный. Но с другой стороны, с ней заговоришь, и она- лапочка.
<chuckles> А что ты, а что на твой взгляд о опасный э, макияж? Что ты называешь опасным макияжем?
То есть разные ть Ну, например, какие-то графичные стрелки, красная помада или, допустим, у брюнет вот брюнетки, когда они так умеют как-то правильно уложить волосы и такой сделать яркий макияж, они такие кажутся как будто опасными!
Ага. Мгм. Мгм.
Вот.
Понятно. А, слушай, а как ты считаешь, вот, э, правильно подобранная одежда по твоей фигуре, она меняет как-то вот тебя, даже твою осанку, может быть? Потому что, э, если вот одежда свободного покроя, ты себя чувствуешь как бы более так раскованно, ам, у тебя и походка меняется! А вот когда ты идешь в пиджаке, как ты вот подметила, что тебе нравится и брюки, и пиджаки, наверное, это как-то даже влияет на твою, вот, осанку? Или, вот, по твоим ощущениям? Расскажи, пожалуйста.
Мгм. Да. Да, конечно. То есть как-то одежда влияет на то, как ты сам себя чувствуешь. И то, и на основе того, как ты сам себя чувствуешь, люди как-то по-другому начинают смотреть на тебя. И вот это мне как раз таки очень понравилось с этой новой теории, то, что там всех женщин разделяют на персонажей вроде, например: чертёнка, лисички...
Мгм. Ух ты!
э, оленёнка, что-то там ещё. Там, в общем, много всего есть.
А какой образ тебе ближе всего?
И... Ой, я, по-моему, подошла кэ его по-моему, называют зайчиком, если не ошибаюсь. Но я как бы не уверена. То есть это очень сложно самому это понять, потому что нам самим очень сложно иногда оценить себя адекватно.
Зайчик. Ага. У!
И для этого как раз таки нужна помощь. Но вот пока что помощи у меня не у кого попросить в этом плане, так что разбираюсь сама.
Мгм. Понятно. Слушай, ну тогда такой вопрос. Вот, э, у тебя есть там 2 3 каких-то костюмов брючных, пиджак. Э, и вот ты их там чередуешь, да, ты уверенно себя чувствуешь себе, э, там люди говоря в твое окружение: "Тебе идёт, идёт." Но вот ты их носишь, носишь, э, как правило, всё же, э, всё приедается, всё надоедает. Но тебе, э, тебе идет этот костюм, тебе он нравится, ты себя уверенно чувствуешь, но иной, э, день тебе вот хочется, а как-то выделиться на фоне вот этого, а, повседневности одного и того же. Вот каким образом ты можешь себя, а, выделить? Вот в этом костюме, который ты там носишь. Ну, неважно, он прекрасно на тебе сидит, не надоел он тебе. Но тебе вот хочется чем-то выделиться, вот как-то, э, почувствовать себя еще более такой вот уверенной. Вот чем бы ты, э, подчеркнула этот свой гардероб?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ой, ну, мне кажется, тут как раз таки аксессуары, какая-то другая обувь, причёски, волосы, помощь. То есть, потому что всё-таки, на мой взгляд, аксессуар- это не что-то такое, что вот у каждой одежды есть свой аксессуар, который вот там нужен, там подходит. Аксессуар- это б больше как про какие-то твои черты характера, и они должны передавать то, какой ты. То есть, например...
М. Мгм. Мгм. С Мгм.
я, когда говорю, очень активно жестикулирую руками.
Так. Мгм.
И поэтому я обычно навешиваю на себя кучу колец, таких даже объёмных, потому что это моя черта такая, я жестикулирую. Вот это моё. Так меня люди узнают. И как бы я это и подчёркиваю.
<laughs> Ну, слушай, интересный такой факт, хорошо. А, вот такой вопрос. Смотри А, ты когда увидишь в магазине, как правило, увидишь какую-то вещь, вот она тебе понравилась. Но она дорогая, и ты понимаешь, что тебе не под силам её купить. Ты не можешь её купить, но очень хочется. Ам, что ты в таких случаях предпочтёшь? Э, вэ о ожидать, пока ты накопишь деньги на на эту вещь? Ну, а она может и продаться, естественно. Либо ты достанешь что-нибудь из своего гардероба старое и постараешься его как-то переделать, подогнать под что-то экстравагантное.
Мгм. Мгм. Мгм. Ой, ну я, честно скажу, я на одежду и вот на обувь на какую-то дорогую, я никогда не коплю денег. И я, в принципе, ничего такого брендового, дорогого прям не покупаю. Я за то, чтобы собрать гардероб из просто какой-то качественной и недорогой одежды. Потому что, на мой взгляд, я нашла несколько брендов, которые которые, с одной стороны, не очень дорогие, но, с другой стороны, выглядят классно, и отличное качество.
Мгм. Мгм. Мгм. А какие это бренды?
Ой, ну, например, есть такой бренд, мне очень нравится, называется Marcs& Spenser.
Это, а, это какой? Английский, американский, итальянский?
Это, по-моему, да. Это английский бренд. То есть у них как бы, в принципе, этот бренд, он не считает чем-то прям...
Мгм.
ну, таким особенным. То есть это не какое-то там как Dolce Gabbana!
Н Это недорогой, б недорогостоящий бренд, да?
Он чуть дороже, чем, ну, прям совсем простые дешёвые бренды, но совсем чуть-чуть. То есть...
Мгм.
незначительно, и качество там просто потрясающее. То есть все вещи, которые у меня есть оттуда, они служили долгими годами, и просто у них очень отличные лекало. То есть, они действительно шьют на если они жут э, э, шьют женскую одежду, то она рассчитана на женщин, у которых, там, есть какие-то всегда моменты, которые хочется подчеркнуть, а другие прикрыть. И да.
Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну, интересно это всё, да. А а смотри, вот когда лично ты ходишь а в магазин и выбираешь одежду, да, а ты прислушиваешься, ты берешь с собой своих друзей, а прислушиваешься ли ты к их мнению, если они те скажут не, вот тут вот сзади тебе не видно, но вот некрасиво. Или ты сама себе делаешь там э селфи, да, и смотришь в зеркало. Вот а как у тебя это происходит?
Мгм. Мгм. Я слушаю мнение других, то есть я это неп не прям для меня обязательно на 100 процентов прислушаться к нему, то есть я если они говорят, например:"Тут плохо сидит". Я могу сказать: "Да". То есть, допустим, нужно, там, забрать другое белье или другое освещение, или как-то там что-то обыграть то есть Э, я это диалог, это не то, что они меня наказывают, и всё. Но я слушаю, да, потому что не всегда всё можно заметить, особенно сзади. Так что это п это полезно.
Мгм. Мгм. Мгм. А при выборе одежды ты обращаешь внимание на то, какого ухода она требует? Вот нравится тебе безумно это платье и деньги есть, и не проблема, Но и нужно, чтобы оно на вешалке висело, чтобы он под чехлом, там его надо тока под паром разутюживать. Вот такие а нюансы играют какую-то роль в выборе одежды для тебя?
Мгм. Мгм. Да, конечно, потому что всё-таки одежда, она для того, чтобы ну, на мой взгляд, для того, чтобы служить мне, а не наоборот. <laughs> Так что
Мгм. Слушай, ну мне интересно было поговорить на эту тему с тобой, а большое спасибо за беседу. Я надеюсь, что мы еще поговорим.
З ага. Большое тебе спасибо, было очень приятно паг поговорить.
А